امم فاهمك. طيب آخر حاجة بالنسبة برضو لل ممكن أرجع تاني لنقطة قُلْت عليها في الأول، آآ فكرة برضو الخجل إن ده بيبقى مدمَّر حاجات كتير، بالذات لمَّا الناس تكون يعني بالغ أو كبير، فما بيعرفوش إن هو يكونوا علاقات حتى لو هم في أماكن مليانة ناس برضو، و أو مثلًا الوقت ما يسمحش بتاع. فإيه إيه اللي في رأيك كده حتى لو أنتَ مش متعرض له أوي برضو، إيه اللي ممكن حد زي كده يعمله؟ إن هو يقدر يكون صداقات عشان ما يبقاش وحيد برضو في الحياة، يعني ال ال الدنيا بتحب اللمة يعني.
امم. اهم. امم. امم. امم يعني أسهل طريقة إن أنتَ تبدأ لو أنتَ مش عارف أوي تتكلِّم مع ناس آآ ما تعرفهمش، ابدأ بالناس اللي في الشغل، يعني دي أسهل ناس تتصاحب عليهم، يعني لو أنتَ بقى مش حابب إن أنتَ تتصاحب على البيئة العمل بتاعة الشغل، زي ما باقول لَك كده أنتَ ممكن تبدأ ب بالgym تبدأ بالإيڤنتات تلاقي في جروبات دايمًا بتبقى معمولة في جروبات في مصر كتير أوي الناس بتسافر مع بعض ما يعرفوش بعض. ممكن تبقى دي حاجة ترو بيروحوا سيوة، يروحوا مش عارف إيه، يروحوا إيه، يروحوا إسكندرية طلعات اس حاجات وكلّهم ما يعرفوش بعض، فأنتَ لو أنتَ مس مش حابب الداخلة التاني فيسبوك آه، هتلاقي، هتلاقي، هتلاقي جروبات على الinstgram وعلى الفيسبوك موجودة وسهلة جدًا إن أنتَ تلاقيها، وبتطلعوا مع بعض والموضوع بيبقى لطيف يعني، أنت كل بما إنّه كلّه ما بيعرفش بعض، فالموضوع ما بيبقاش فيه أي حساسيات و خجل، يعني بيشيل كل الحواجز، كله ما يعرفش كلّه، ف ما فيش ما فيش أحسن من كده يعني. <laughs>
مضبوط. ودي بتلاقيها على فيسبوك والَّا بتلاقيها فين ال الجروبات دي؟ امم. فاهمك، فاهمك. أيوه، طبعًا آه، تعمل activity مع بعض ده بي بي بينمي يعني، طبعًا بيبقى أسهل من الكلام حتّي. امم، فاهمك.
فآه، هتلاقي الموضوع لو أنتَ مُحرَج، خلاص هتلاقي الحاجة دي بقت سهلة يعني، أنتَ قدّامك لو أنتَ حابب إن أنتَ تبقى شخص اجتماعي، وتبدأ وزي ما باقول لك كده الاخ الاختيارات كتيرة وأسهلها الشغل طبعًا.